जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
जी नमस्ते मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं?
मैं भी एकदम बढ़िया और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। अच्छा अभी ना ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक़्त मेरे को पास ना एक अ, एक छोटी सी वीडियो आई कि एक इंसान अ, मतलब अ, के बच्चे कुछ फ्रूटी पी रहे थे और उनकी माओं ने जब वो फ्रूटी का जो अ, वो कार्टन वाली फ्रूटी आती है ना छोटे-छोटे ₹20 वाली, दस रुपए वाली हाँ वो थी वो, तो उसको ना खोल के देखा ना तो उसके अंदर छिपकली थी क्योंकि बच्चा ना उसे बजा के खेल रहा था, हाँ उसके अंदर ना छोटी सी छिपकली निकली तो मैं ये सोच रही हूँ कि आजकल जो है ना फूड और जो ये सारा हमारा है खाने-पीने का सामान बाहर का। इसमें ना कुछ ज़्यादा ही लोग लापरवाही कर रहे हैं और जितना हो सके ना बस पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ आपने महसूस किया? कभी हुआ ऐसा आपके साथ?
जी। अच्छा। हाँ। जी, हाँ। अच्छा। जी। हाँ। जी। हाँ देखिए, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ना मतलब अ, पिछले साल ये मेरे साथ हुआ था कि मैं ना आलू की एक पैटीज़ लाया था, तो उसमें मैं देख पा रहा था कि उसमें ना एक मेरे को ना कीड़ा मिला था, आलू की पैटी में जब मैंने उसको एक बार खोल के देखा, तो मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा उस टाइम में घिन्न आई और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को गुस्सा भी आया, तो मैं वहाँ पर रेस्टोरेंट पे गया, जहाँ से मे वो खरीद के लाया था तो और भैया को बोला कि भैया ये देखिए आपकी पैटीज़ में क्या है अ, तो उन्होंने मेरे से माफी माँगी मतलब कि और ये बोला कि बेट कि ये फैक्ट्री से आती है और मतलब आगे से नहीं होगा, आप अब हम आपको दूसरी दे देते हैं, तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगा मतलब अगर मैं उसको उस दिन खा लेता तो क्या-क्या मतलब मेरे को बीमारियाँ हो सकती थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ है, लापरवाही जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है आजकल, भारत में बहुत तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये, जी।
अच्छा। अरे बाप रे! हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। बहुत ही ज़्यादा है। जी और मैं तो मतलब हैरान हूँ ये चीज़ सुन के क्योंकि पैटीज़ जो है आम तौर पर हम ऐसे बंद खा लेते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते है ना और अगर ऐसे आप खा लेते और उस दिन नहीं खोल के देखते तो मतलब कितना वो और अब तो मेरे को भी लग रहा है कि मैं आब कभी लेने जाऊँगी तो ये चीज़ वहम मेरे अंदर भी रहेगा कि एक बार खोल के देख लूँ उसको अच्छा, अच्छा एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत ही प्रचलित अ, रेस्टोरेंट है वहाँ हम गए थे और वो रेस्टोरेंट बहुत ही प्रचलित है मतलब पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेज हैं जी मतलब मैं तो कह रही हूँ हर इंडिया में हर ब्लॉक में मेरे घर के ही आस-पास तो बहुत ही सारे उसके ब्रांचेज हैं, हाँ अ, तो क्या है कि हम वहाँ गए और वहाँ जाके हम एक फैमिली के साथ गए थे कि उस दिन मेरे माता-पिता की एनिवर्सरी थी और उसी दिन मेरे जो रिश्तेदार है वो भी आ गए। तो हम लोग साथ में उनको एक तरीके से फैमिली डिनर पे लेके गए थे वहाँ पे।
हाँ। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। जी। हाँ। हुँ। अच्छा। हाँ, अच्छा।
जी, तो वहाँ पर गए और वहाँ से हम खा-पीके ना उठ रहे थे। और ना एक तो ना हमारा थोड़ा अनुभव इसलिए भी वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं रहा कि हम रिश्तेदारों के साथ आए थे और वहाँ पे ना सेल्फ सर्विस का सीन था, वहाँ पे कोई आपको सर्व नहीं करता कि हाँ, तो खाके हम जैसे उठ उठ रहे थे तो देखा कि बराबर वाली जो टेबल है ना, उन लोगों की दाल मखनी में से ना कॉकरोच निकला।
जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा, ओ।
और इतनी प्रचलित चेन है एक हर ब्लॉक में तो मैंने शायद ज़्यादा कह दिया पर हाँ, हर थोड़ी-थोड़ी जगहों मतलब दूरी पे आप देखोगे वो मिल जाएगी आपको।
हाँ, बिल्कुल।
जी, तो और इतना प्रचलित वो रेस्टोरेंट है और उसके बाद भी जी, जी, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ?
जी बिल्कुल, यहाँ जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात आपने कही है जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रेस्टोरेंट में गई थी वहाँ पर भी आपको अ, कॉकरोच मिल गया। तो मतलब देखिए, हम महँगे रेस्टोरेंट में हम क्यों जाते हैं ताकि हमको वहाँ पर ज़्यादा साफ-सफाई मिले और मतलब एक अच्छा खाने के साथ एक चीज़ अ, हाइजीन वाले खाना भी मिले। लेकिन जो आजकल बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हो गए हैं उसमें भी हम उनका भी कोई भरोसा नहीं है मतलब खाने में डाल के वो क्या ड डाल रहे हैं क्योंकि, जो उनका किचन होता है ना वो मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा ना गंदा होता है, किसी-किसी रेस्टोरेंट का, जो ऊपर जाले लगे हुए हैं छिपकली है कॉकरोच घूम रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अ, बनाते हैं मात्रा में सब्ज़ी, तो ना ये आदमी के लिए भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। ए भारी हो जाता है कि वो सब्ज़ी में क्या क्या ढूँढ़े वो मतलब एक कीड़ा किस प्रकार ढूँढ़ सकता है। तो मेरे ख़्याल से अ, आप मेरे को तो ऐसा लगता होगा कि भारत में कितने ही लोग रोज सब्जियों में मच्छर वगैरह खाते होंगे क्या पता जो रेस्टोरेंट में खाते जी।
जी। जी। जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। <chuckles> जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो और हमने भी उस दिन दाल-मखनी मँगाई थी। पर ये था कि हम वहाँ वो खा कर ना उठ चुके उठ रहे थे हम निकल रहे थे बिलिंग वगैरह सब हो चुकी थी हमारी। और सोचे मतलब इतना हमें गंदा लगा ना देख के कि, बराबर वाले टेबल पर भी मतलब दाल मखनी थी और इसी में से निकला, और मतलब बहुत बुरा लगा ये देख के और हमारे हमें काफ़ी ना बेइज्जती वाली फीलिंग भी आई क्योंकि हम किसी को लेकर आए थे वहाँ डिनर पे हमारे रिश्तेदार जो आए हुए थे। तो जी, जी, जी, जी, तो काफ़ी मतलब एक बुरा हमारा अनुभव रहा उसके साथ और मैं देख रही हूँ कि आजकल ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा मतलब चल रहा है। अभी कुछ समय पहले काफ़ी प्रचलित एक न्यूज़ चल रही थी कि आइसक्रीम में से ऊँगली निकली।
हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। उँगली? मतलब मैं समझ नहीं पाया।
जी आपने भी सुनी होगी। इंसान की उँगली
अ, नहीं मत मैंने अच्छा ऐसा भी हुआ था?
आइसक्रीम में से। जी, जी, जी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कुछ समय पहले की बात है अभी शायद साल ही हुआ होगा इस बात को या साल भी नहीं हुआ होगा। तो व इंसान वो जो था न वो बटरस्कॉच आइसक्रीम लेकर आया था।
हाँ। जी। जी। मेरी फ़ेवरेट।
और बटरस्कॉच अब र रहेगी नहीं जो मैं बताने वाली हूँ, इसके बाद। माफ़ कीजिएगा मुझे। तो बटरस्कॉच आइसक्रीम लेकर आया था और उसने न जैसे बाईट ली न बटरस्कॉच उसमें क्रंचेस होते हैं उसे लगा वो कुछ क्रंचेस है पर उस वो टेस्ट अज़ीब था। तो उसे थोड़ा अ, उसको आइस क्रीम को अंदर डिग इन किया तो उसको पता चला कि वो उ उँगली है।
अच्छा। हाँ। अच्छा। ओह!
इंसान की पूरी उँगली, सोच के देखें।
जी। हाँ, मुझे तो मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात कही है। मतलब एक वो उँगली एक आइसक्रीम से हम किस प्रकार निकल सकती है? मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी चीज़ें। तो मेरे
जी। जी, जी, जी। नहीं बाद में ये चीज़ सामने आई थी कि जिस फ़ेेक्ट्री में वो बनाई गई बनाई गई थी ना, तो वहाँ पे कर्मचारी की उँगली कट के गिर गयी थी बैच में।
हाँ। अच्छा, अच्छा तो हाँ तो न मतलब मैं सोचता हूँ कि जिसको वो आइसक्रीम मिली होगी वो कितना मतलब दुर्भाग्य होगा जिसको वो आइसक्रीम खाने को मिली। तो उसने बिल्कुल भी ये आगे नहीं सोचा होगा कि मतलब मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और उसमें से ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से है ना ये सारे न लापरवाही की वज़ह से होता है। हमारे जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं ना उसमें जो अ, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बनता है तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई जाती है जो कि हमारे खानों में मिक्स होने का ख़तरा रहता है। जिसकी वज़ह से न मैं देख रहा हूँ कि ना ह म हमें न बीमारी बहुत ज़्यादा अ, फैलने लगी है। फूड पॉइज़निंग आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ऐसे ही न मैं आपको एक वाक्य अपने बताना चाहूँगा कि जो मैं औ कॉलेज के समय में हॉस्टल में रहता था ना तो वहाँ पर भी मेरे को इतना ज़्यादा गंदा खाना मिलता था। तो उसमें भी कई बार कीड़े मिलते थे तो हम बहुत ज़्यादा उनकी शिकायत करा करते थे। जी, तो आपके साथ भी ऐसे कभी हुआ है मतलब आपने पढ़ाई की हो हॉस्टल में?
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी, नहीं मेरा ऐसा हॉस्टल का कुछ अनुभव नहीं रहा पर मेरे न बहुत ऐसे अनुभव रहे हैं, जो, मतलब कहीं मैं गई हूँ और वहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ हो गई खाने में, कुछ अच्छा नहीं मिला। अ, मेरे घर के पास ही एक साउथ इंडियन खाने की चेन है। मतलब एक चेन रेस्टोरेंट है, उसके भी कई ब्रांचेज़ हैं। ज़्यादा प्रच प्रचलित नहीं है पर अच्छे रेस्टोरेंट्स में आता है वो। कई चे कई उसके चेन रेस्टोरेंट्स खुले हुए। तो अ, क्या है कि उसके अंदर ना मच्छर निकला, डोसे के अंदर। हाँ वहाँ मैंने डोसा मँगाया और डोसा जैसे खाने के लिए मैंने थोड़ा-सा उसको पलटा न तो उसके नीचे वे विश्राम कर रहा था मच्छर मरा हुआ। तो मुझे न बड़ा मतलब गंदा सा लगा और फिर मैंने उसको वो जो है वापस कर दिया। उसने कहा कि मैडम आपकी इडली आ रही है, इडली खा लो, इडली तो अच्छी है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे कुछ नहीं खाना तुम्हारा मेरे को माफ़ करो, मुझे जाने दो बस तो इस तरीके के कई मतलब मेरे अनुभव रहे हैं। आप बताइए आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे हों?
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी हाँ। मेरा तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक गलत अनुभव था जो मतलब मैंने अपने हॉस्टल में पाया। मतलब उस टाइम न मैं चावल खा रहा था और चावल में मैंने देखा कि अ, मतलब एक ना छोटा-सा कीड़े उसमें घूम रहे हैं। और उसके बाद ह अ, हमारा जो हॉस्टल था न उसमें हमको फल भी मिला करते थे। तो स एक न मतलब अ, हमने उस दिन तरबूज लिया था। तरबूज में तो मतलब मैं देखता हूँ कि अ, आजकल कोई कीड़ा वग़ेेरह होता नहीं लेकिन उस दिन मैंने पाया कि तरबूज के अंदर भी मेरे को कीड़ा मिल गया था। तो हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेंन करी और हमारा जो हॉस्टल का जो मेन सेक्रेटरी होता है वो आया और उसने काफ़ी सारे उनको सुनाया। लेकिन सोचिए कि अगर वो खा लेता तो मतलब उस बच्चे का क्या होता? तो उस वज़ह से ना ह हमारे जो कॉलेज है न उसमें बहुत ही ज़्यादा अ, धरना हुआ उस दिन पूरी रात को। मतलब नारे लगाए द गए बच्चों के द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात थी हालाँकि उसके बाद खाना सुधार दिया गया लेकिन वो थोड़े समय के लिए था, उसके बाद दोबारा ख़राब कर दिया गया। और एक बार बताऊँ क्या हुआ था कि हमारे ना जो हॉस्टल का खाना था ना उसमें ना काँच निकला था। तो एक लड़की खाना खार
अरे बाप रे! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। सही बात है। अरे बाप रे! हुँ। ओह हो! अरे बाप रे! काँच तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है।
जी हाँ, तो ना वो न लड़की न खाना खा रही थी सब्ज़ी में, तो न उस उसने गलती से वो लिया और उसके न जो ग गले के अंदर न मतलब एक कट लग गया था। और उसी टाइम उसको एंबुलेंस लेके गई, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा अ, हमें ध्यान रखना चाहिए। जी।
हाँ, हाँ। ओहो। मतलब बहुत ज़्यादा जी, ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही लापरवाही वाली बात है जो आपने मुझे बताई कि बच्चे हैं अ, मतलब भविष्य हैं देश का और पढ़ाई करने आए हैं अपने घरों से दूर और वहाँ पर उन्हें ढंग का खाना भी नहीं दिया जा रहा है तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत ही मतलब ग़लत बात है और इस पर जो है ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, अच्छा इससे ना मुझे एक और वाक़या याद आया, क्या आप मतलब चिकन वगैरह कुछ ये सब खाते हैं?
हाँ। जी। हाँ। जी। जी नहीं-नहीं मैं तो प्योर वेजेटेरियन हूँ।
जी, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, पर मेरे मैं एक बार एक रेस्टोरेंट गई थी अपने मित्र के साथ तो वो नॉन-वेजिटेरियन है तो उन्होंने ऑर्डर अ, अब क्या है कि हमने ट्रैवल कर रहे थे, कहीं मतलब आउट ऑफ़ स्टेशन घूमने गए हुए थे, सारे यार-दोस्त तो हम में से ज़्यादातर तो वेजिटेरियन ही थे। अ, 2-3 लोग थे जो नॉन-वेजिटेरियन थे, तो हाँ, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे रुक के हमने खाना ऑर्डर करा, अ, नया ही था अब रुक गए अब जो रास्ते में मिला उसमें ठीक है, तो जो चिकन उन्होंने सर्व किया था न, चिकन की जो बोन थी न, उसके अंदर जो बोन थी, उस बोन के अंदर से कीड़े निकल रहे थे।
अच्छा। जी। हाँ। अच्छा। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी हाँ, अच्छा।
जी, मतलब और वो भी पके हुए खाने में मानिए जैसे वो खा रहे थे ना, खाते-खाते न उनका ध्यान गया कि कुछ पतला-पतला जो है वो प्लेट में हिल रहा है।
जी। जी।
और फिर ना उन्होंने ध्यान दिया तो वो बोन में से वो जो छोटे-छोटे गिराड़े जो है बहुत सारी, बहुत ही सारी थी वो।
जी हाँ, देखिये पहले तो जी।
सौयों होंगी वो निकल रही थी। जी।
हाँ, जी। ओह! अच्छा, अच्छा।
हुँ।
जी, हाँ, तो मतलब पहले तो यहाँ मैं एक प्रतिक्रिया ये देना चाहूँगा कि हमको ना नॉनवेज खाना ही नहीं खाना चाहिए। ठीक है? देखिए जो नॉनवेज खाना होता है ना, वो मतलब एक अ, जो इंसान के लिए तो मेरे ख़्याल से पहले के समय में बना ही नहीं था आजकल जो इंसान है अ, वो मतलब मुर्ग़ा खाने लगे हैं या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो खाने लगे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो गलत ही लगता है। तो अ, हाँ, मतलब जैसे वो खा रहे थे तो एक तरीके से वो जानवर खा रहे थे उसके अंदर, चिकन के अंदर एक और
हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। उसके अंदर चिक हाँ, और सब लोग न मज़ाक में हाँ, मज़ाक में कहने लगे जी प्रोटीन बढ़ गया खाने में प्रोटीन बढ़ गया और मेरे को और मैं ना उसके बिल्कुल साथ में ही बैठी थी जब उसने डिस्कवर किया, क्योंकि न मैं देख रही थी कि वो उल्टी-सीधी तरह मतलब जैसे खा रहा था एकदम रुक के, वो कुछ उसमें कुरेदने लगा। तो ये चीज़ मैंने देखी तो, तो मैं खाते-खाते रुक गई, मैं उसको उसकी प्लेट में देखने लगी कि क्या कर रहा है? और जैसे उससे में से जैसे उसने हड्डी जो थी एकदम फट्ट करके वो टूटी और उसमें से इत्ते सारे कीड़े निकले ओ भाई साहब! बहुत मतलब इतना मूड हमारा ख़राब हुआ ना वहाँ पर, और मैं अभी भी उसको याद करती हूँ ना मुझे उल्टी जैसी आने लगती है क्योंकि वो दृश्य मैंने अपनी आँखों के जो सामने देखा था। जी।
एक और जानवर निकल गया। हाँ। जी। हाँ। अच्छा। अच्छा। हुँ। हाँ। जी। हाँ, म मेरे को तो आप जैसे बता रही हैं ये सोच के ही मतलब मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा अ, गन्दा-सा महसूस हो रहा है मतलब जैसा आप बता रही हैं कि मतलब इतने सारे कीड़े निकले थे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। बाकी न मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा? कि जैसे आपके साथ भी हो गया था अ, रेस्टोरेंट में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मतलब उस रेस्टोरेंट वाले के खिलाफ क्या आपने उसको मतलब बहुत अ, सुनाया? कि आपने मेरे को ऐसा खाना दिया या फिर उसको कम्पेंसेशन बोलने के लिए कुछ उ मतलब कहा? जी।
जी। जी, जी, जी, जी। उ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। जी, जी, जी, जी। मैं समझी पता है अ, जब हमारे साथ जो मैंने हल्दी अ, मतलब वही वाला जो अ, उसका नाम ले रही थी मैं अ, जो बहुत प्रचलित रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको बता रही थी जब वहाँ हमारे साथ वाक़या हुआ था ये वाला, तो उस समय न हम खाना खा चुके थे, हम ख़ाना खा के उठ रहे थे। और हमारे बराबर वाली जो अ, टेबल है ना वहाँ पर ऐसा हुआ था, पर ये था कि वही सेम डिश हमने भी मँगाई थी। उन्होंने भी दाल-मखनी मँगा रखी थी, हमने भी दाल-मखनी मँगा रखी थी।
हाँ। जी। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा।
तो इसलिये हमें थोड़ा अजीब हो गया कि कुछ एक-आध टाँग तो उसकी हमारे दाल मखनी में भी आ ही गयी होगी। <laughs> उनके उसमें बॉडी निकली है तो, पर हम कुछ कह नहीं सकते थे उस विषय में वो और जिनके में निकला था ना, तो वो लोग काफ़ी ऑलरेडी हल्ला-गुल्ला कर रहे थे तो हम लोग बस वहाँ से निकल लिए, अब हम कुछ क्या ही कह सकते हैं उनसे हम तो खा-पी के सब कदम कर चुके थे। तो यही सारा सीन हुआ था अच्छा इसके अलावा एक बार क्या हुआ था मैं एक रेस्टोरेंट गई थी तो वहाँ पर न मैंने बस चूहे को किचन में जाते हुए देख लिया था।
हाँ। <chuckles> हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी, अच्छा।
मतलब वो किनारे-किनारे से चूहा अ, जो है उसमें चला गया। मतलब वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं था पर बहुत ऐसा छोटा भी नहीं था। अच्छा-ख़ासा एरिया में था, अच्छा-ख़ासा था वो रेस्टोरेंट हमारे एरिया का एरिया का फ़ेमस था उस समय। तो जैसे ही मैंने देखा ना कि चूहा जा रहा है किचन में। तो मैं तभी उठ वहाँ से उठ गई। <chuckles> मैंने कहा यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी देखने का मन नहीं है। फ़ैमिली के साथ आई हूँ <chuckles> मैंने कहा चलो कहीं और चलते हैं। तो उस समय मैंने ये प्रतिक्रिया करी बट जब उससे पहले, जब हम फ़ैमिली के सा अ, एक अ अ, रिश्तेदार को डिनर पे लेके गए थे तब उस समय हम कुछ नहीं कह पाए। जी, आप बताइए?
हाँ। जी। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी हाँ, देख देखे आप तो बिल्कुल अपने अ, जो हमारा बीयर ग्रिल्स है उसके जैसे वाली बात कर रही हैं जैसे वो कुछ भी खा जाता है तो मेरे ख़याल से हमको मतलब पहले ना ध्यान से देखना चाहिए। और मतलब रेस्टोरेंट के रिव्यू पढ़ने चाहिए लेकिन वैसे तो ये मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि हम उसके किचन में जाके तो हम देख नहीं रहे हैं कि तो ना मेरे मैं तो ये मानता हूँ कि हमें ना जो हमारा अच्छा भोजन है, पौष्टिक भोजन है वो हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करके और काफ़ी चीज़ों का। तो आप भी कुछ करती हैं ऐसा कि आप बाहर जाने के बजाय आप घर में ही बना लें?
<chuckles> जी, जी, जी, जी। हुँ। जी। हाँ। जी, जी, जी, जी। हाँ, हाल ही में मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू करा है तो मैंने खाना घर पे बनाना शुरू करा है उससे मैंने काफ़ी अपने अ, हेल्थ में भी सुधार महसूस करा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मुझे आपसे बात करके जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और बहुत सारे आपने जो अपने अनुभव साझा करे उनको मैंने जाना और मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकूँ। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन जो शुभ रहे और मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगी। जी।
अच्छा। जी। हाँ। जी। जी। हाँ, मुझे भी आपसे बात करके आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी सारी जानकारी मतलब इस बारे में प्राप्त हुई और मैं आशा करूँगा कि हमारी दोबारा मुलाक़ात हो। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।